मनोरंजन हमारे जीवन का देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जब मनोरंजन की बातें आती हैं, तो फिर गाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बताइए कि आपकी पसंद का कौन-सा ऐसा गाना है, जिसे आप बार-बार सुन सकती हैं? आपका मन करता है बस यही सुनती रहूँ, यही सुनती रहूँ। बताइए ना?
बिल्कुल। अ, देखिए, अगर मैं बोलूँ, तो वैसे तो, हुँ, बहु एक गिन एक नहीं है, बहुत सा मतलब एक से 10 गाने। अगर सबसे बार अगर हाँ जी, <laughs> तो <chuckles> सबसे <chuckles> जी, तो अगर सबसे पहला अगर मैं बोलूँ, तो वो है, लंडन ड्रीम्स, खानाबदोश लंडन ड्रीम्स अ, जो मेरे को लंडन ड्रीम्स बहुत पसंद है। लंडन जाने की इच्छा है अ, मतलब एक्चुअली मुझे मास्टर्स करने की बहुत इच्छा थी, मतलब मेरा स बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं लंडन 1 स साल रहूँ, वहाँ पे, ऐसा बोलकर। तो बहुत मोटिवेट करता है ये गाना, लंडन ड्रीम्स का। हाँ जी, तो जी
ओह! हाँ, बताइए, बताइए। बारी-बारी से भी बता सकती हैं। जी। ओके। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा, क्या बात है। तो दूसरा गाना भी बता दीजिए।
<chuckles> जी, दूसरा अगर मैं बोलूँ, तो अ, इकतारा सॉन्ग है। अ, अभी थोड़ी अ, जैसे इकतारा सॉन्ग, देखिए, वेक अप सिड का है। इसमें देखिए, आप लड़की के भावनाओं के बारे में, कैसे वो ऐम्बिशियस रहती हैं, और वो जिस तरीके से मतलब और दूसरे, जो फ़ीलिंग्स होते हैं, मतलब लड़के अपने उस प्रेमी के लिए, उसमें कैसे बीच में जूझ रही है वो, वो भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से, मतलब खासकर के लड़कियों के थॉट थिंकिंग को और उसके भावनौ मतलब भावनाओं को स रखकर दर्शाया गया था, गाना। बहुत, बहुत अच्छा लगता। जी, तो उम, हुँ, हुँ। जी।
हुँ। हाँ, हाँ। हाँ। ओह! अच्छा। बहुत ही अच्छा है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बताइए कि ये गाना आप किसी ख़ास वज़ह से पसंद करती हैं, या किसी ख़ास इंसान की वज़ह से, या ऐसी कोई याद जुड़ी है आपकी, इस गाने से?
अ, देखिए, अगर मैं बोलूँ, तो हाँ, किसी इंसान से तो, बिल्कुल, हाँ, जुड़ी हुई तो है ही है, मतलब ये <chuckles> टी टीनेट होता है ना, आपको पता ही है, टीनेज क ऐसा पड़ाव होता है कि आप उम, जी, तो मतलब आप कन्फ्यूज़्ड रहती हैं। तो मैं भी कन्फ्यूज़्ड हूँ। वैसे तो अ, इतना बड़ा मतलब है कि अभी भी कन्फ्यूज़्ड ही हूँ मैं। जी। <laughs> जी।
हुँ, हुँ। क्या बात है। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा, अभी भी कन्फ्यूज़ ही हैं आप। तो चलिए, इस बारे में बात करते हैं, और फिर इसके साथ में आप अपनी मनपसंद के गाने भी जोड़ के बताइए हमें।
जी। तो अग अ
तो और कौन-सा गाना है, जो आप अपने इस कन्फ्यूज़न के साथ में जोड़ कर के अ, याद करती हैं या गुनगुनाती हैं?
हुँ, हुँ।

हाँ, ये देखिए फ़ भावना में फ़र्क तो महसूस बिल्कुल नहीं हुआ था मतलब वो टाइम पे ही मतलब पहली बार जब गाना सुना था सभी लग गया था कि हाँ, अ, ज़िंदगी को कैसे मतलब वो लड़का ल मतलब दिख ही रहा था मतलब विजुअल्स के साथ ही देखा था कि वो लड़के लड़का-लड़की को अपनी ज़िंदगी मानता है, उसके कैसे उसको मतलब सुधारने की मतलब कैसे वो मेंटल कंडीशन में रहती है मतलब उसकी दिमागी हालत, कैसे वो करता है। तो वो उसके बाद थोड़े-से लाइन्स मुझे याद नहीं है अभी उसमें, अ, वो बताता है कि कैसे ज़िंदगी फिर आपके साथ गलत भी करती है मतलब उल्टा क नाइंसाफी भी करती है तो वो होता भी है नाइंसाफी लास्ट में वो हीरो भी अ, उसी ह दिमागी हालत उसकी भी वैसी ख़राब हो जाती है और लड़की उसको पहचान भी नहीं पहचानती भी नहीं है कि उस वो कौन व्यक्ति है तो अब उ उ जी।
जी। जी। हाँ। जी। जी। हाँ, जी, जी। सुना है काफ़ी अ, त्रासदी भरा अंत था उस फ़िल्म का। जी, तो चलिए उदासी की बातें तो हो गई अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, कोई अच्छा-सा गाना, चुलबुलाता-सा, ख़ुशनुमा, जो आपको पसंद हो वो बताइए?
उ बिल्कुल, बिल्कुल। उ, हुँ। जी, चुलबुला-सा गाना देखिए और 1 है वो कहीं न कहीं मैं अपने मतलब हम फैमिली वालों को भी बहुत पसंद है वो है रॉक एन रोल सोणिये अ, कभी अलविदा ना कहना अ, आप देखेंग जी।
ओह! हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी, तो ये गाना क्यों पसंद है आपको?
तो अ, देखिए उसमें अ, एक हमारे फैमिली में जो 1 विवाह मतलब हमारे भैया का जब शवी भारे नहीं कज़न ब्रदर का जब विवाह हुआ था, तो उसमें हमने अ, वो 2 लाइन्स हैं जैसे उसमें जब अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जो हैट्स पहनकर नाचते हैं ये रंगीन बिजलियाँ जब भी जाती है, रहती है, तो 2 लाइन्स में बन बा मतलब बना बताया गया था लड़कियों को। मतलब मतलब स्त्रियों को मतलब बहुत खूबसूरत और नटखट ईरा नजरिए से मतलब ग उनको दिया गया था। तो हमने ना, हमारी मतलब मतलब मेरे भैया जो कज़न ब्रदर है उनके मैटरनल और पैटर्नल आंटीज़ को हमने खड़ा करके वो गाने को डांस मतलब वो लाइन्स हमने उनके ऊपर व डालकर ऐसा कुछ नटखट तरीके से डांस किया था उसमें। जी।
जी। जी, हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। <laughs> हाँ, जी, जी, बिल्कुल। हाँ। क्या बात है! काफ़ी मज़ेदार अनुभव रहा होगा आपका, है ना?
बिल्कुल, बिल्कुल, अभी भी याद आकर हँसी आती है, जी।
अ, जी, वो लग रहा है कि आपने कितना आनंद ओ, लिया होगा इस गाने के ऊपर थिरकते हुए और उन्हें थिरकते हुए देख कर के, तो ये बताइए कि और कौन-सा गाना है आप जिसे बार-बार सुनना पसंद करती हैं?
हुँ। हुँ, हुँ,। बिल्कुल।